Okay, also wenn du Slalom fährst, dann ist es halt so, da sind dann halt irgendwelche Fahnen aufgesteckt und dann fährst du mal links oder rechts und so weiter, und Abfahrt ist hm, okay, also du fährst einfach ganz normal hobbymäßig so Ski, ne? Naja, okay. Mhm.
Ah ne, ne. Ne, das sind, ne, keine Fahnen. Ja, ganz genau. Also also, ich bin auch nicht in 'nem Verein oder so gewesen, ich habe nur mal eine ähm, ich habe einen Kurs gemacht und seither fahre ich alleine Ski. Ja, aber auch nicht auch nicht, ähm, in in zwischen Bäumen oder so nicht so, äh, Hardcore.
Ja. Ja. Mhm. Alleine, okay. Mhm. Ja, einfach ganz normal in der Piste, ne? Ja, aber du fähr fährst du du fährst es aber schon irgendwie auf 'nem also, bei 'nem Berg, ne, weil, äh, in Deutschland ist es so, es gibt doch so Hallen, da kannst du so in 'ner Halle Skifahren.
Ja, ja, ja, ja. Oh, das habe ich auch noch nie gemacht, ähm, hm stelle ich mir kann ich mir schwer vorstellen, dass das toll ist in der Halle. Das das klingt eher so, als wäre das zur Übung oder zum Lernen.
Mhm. Ja. Ja. Ja, kann ich mir auch nicht vorstellen. Mhm, ja, auf jeden Fall, aber also, die Hallen sind nun relativ groß, ne? Also, natürlich ist es jetzt keine keine megagroße Skipiste, so dass du irgendwie da 'ne 1/2 Stunde oder so runterfährst, aber, ähm ja.
Okay. Obwohl ich also, ich habe natürlich keine Ahnung, aber ich stelle mir da schon vor, dass das dann eher so 'ne grüne Piste ist, die die dann da in der Halle haben, so mit den F
Ja. Nein, nein, nein, nein, nein, e es es ist mit Schnee.
Oh ne, ich meine du weißt ja, wie die ähm, die Pisten, die haben die sind markiert nach, äh, Schwierigkeit und
Ja. Ja. Ach so, meinst du das. Hm, ja, verstehe ich, mhm, so schwarz, blau Ja.
Ja, und die grüne ist dann die ganz einfache und ich ich kann mir nicht so gut vorstellen, dass sie da die schwarze Piste haben.
Ja. Mhm.

Ah, schön. Ja, ist megaschön. Ähm ich mache also ich gehe jetzt nicht schnorcheln, aber wenn ich irgendwie 'n bisschen Zeit habe, ich spiele gerne Badminton, wenn du das kennst.
Na ja. Ich glaube, wir haben schon mal darüber geredet. Ja, ich kenne Badminton. Ja, ja, wir haben schon mal 'n Call gehabt, da äh, ich glaube, da haben wir wahrscheinlich über was Ähnliches geredet.
Ach, wirklich? Mhm. Ah. Ja.
Ja, ich habe als Kind habe ich, ähm, Badminton öfter mal gespielt auf der Straße.
Ja. Ja, genau. Ja, kann sein, dass wir schon mal drüber gesprochen haben. Ja, Badminton, das ist so meine Art irgendwie, ähm, auch Sport zu machen, weil das macht mir Spaß, ne? 'N bisschen Bewegung, da kann man den Kopf frei kriegen und es
Wie bist du dazu gekommen?
Hm, ich habe als Kind habe ich, äh also durch meine Mutter, die hat gesagt: „Okay, sieh zu, dass du halt irgend 'n Sport machst.“ <snorts> Und dann habe ich 'n bisschen was ausprobiert, so Leichtathletik zum Beispiel. Also Fußball war nie so meins.
Ja. Also sie hat dann quasi sie hat dich dann quasi in verschiedene Vereine getan.
Genau, genau richtig, und, äh
Oh ne, das ist cool, weil sie hat verstanden, wie wichtig das ist, dass man Sport macht.
Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, und, ähm, ja, dann habe ich so 'n paar Sachen ausprobiert und beim Badminton bin ich dann hängen geblieben. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Wow, okay, dann machst du das schon seit deiner Kindheit.
Mhm. Ja, ich habe das a ich habe damit angefangen, als ich irgendwie ich glaube, 11 oder 12 war, und dann habe ich das, äh, 5, 6 Jahre lang gespielt, auch, äh, auf Turnieren und so weiter. Dann, äh, habe ich 'n bisschen aufgehört, also weil ja, dann sind die Interessen dann hat sich ja sind so 'n bisschen gewichen, also dann
Oh, okay. Mhm. Mhm. Ja, weil du bist ja dann auch vielleicht vielleicht zu der Zeit hattest du ja dann auch mehr mit der Schule zu tun, oder?
war ich, fertig mit Ja. Ja genau, Schule, Freundin und so weiter und so fort und dann hat man so 'n ja, was anderes zu tun. <chuckles>
Ja, weil es es klingt sehr zeitaufwendig, da auf Turnieren, ähm, zu spielen.
Ja.

Ja, habe ich einmal habe ich einmal probiert und das war, ähm das war nicht gut. Äh, also ich konnte das leider nicht. Äh, ich war so ich habe mich so darauf gefreut und dann, ähm und dann konnte ich nur äh, also ich konnte dann den Druck nicht ausgleichen und dann durfte ich nicht, äh, runtergehen quasi nicht tiefer runter.
Oder nur Schnorcheln immer? Mhm. Ja, okay. Ah, schade. Ja. Ja. Oh, nein. Ah, Probleme mit den Ohren, okay.
Ja, entweder das oder Problem mit der Nase, <chuckles> wer weiß.
Ja, das ist doof. Oder das, ja. Ja das ist das ja schade. Ich war ich war auch mal tauchen im im Roten Meer 2, dreimal und das war auch sehr schön.
Ja, das klingt schön.
Ja, aber es war auch nur bei 'nem Urlaub, also so 'n richtiger. Das mache ich jetzt auch nicht jeden Tag. <laughs>
<chuckles> Ja, ja, das da ist dein, äh, Badminton-Hobby schon besser, weil das gibt dir mehr Flexibilität.
Ja. Ja das kann man einfach machen, ne? Genau. So, das gibt ja fast überall in in jeder Stadt gibt es irgendwo Badmintonfelder, weil jede Stadt
Und wie oft spielst du das dann jetzt?
Jetzt spiele ich das, ähm, s auch noch so zweimal, vi ab und zu mal dreimal die Woche. Mhm. Genau.
Zweimal die Woche? Okay, cool. Das ist dann deine, äh, Fitness für dich.
Mhm. Ja, genau quasi, ich gehe auch noch nebenbei noch ins Fitnessstudio, aber Badminton auch, ja. War 'n supernettes Gespräch. Ich danke dir dafür. Ich wünsche dir noch 'n schönen Tag auf jeden Fall. Vielleicht gehst du ja noch Schnorcheln. Ciao. <snorts>
Okay, cool. Danke. Danke, ich dir auch. Tschüss. Ja, tschüss.

Genau, auf jeden Fall. Ich hatte dann immer mindestens dreimal die Woche Training und dann hatte ich ähm, dann irgendwie alle fast jedes 2. Wochenende irgend 'n Turnier oder so, wo man dann hinfahren musste. Und ja, dann hat man halt nicht mehr so viel Zeit gehabt damals, äh, in der Jugend für für andere Sachen, ne? Wenn man nebenbei halt natürlich noch Schule hat und vielleicht hat man dann halt noch andere Hobbys. Ne, ich habe jetzt ja nicht nur Badminton gespielt, ne?
Mhm.
So, also, als Sport schon, aber, ähm, ich habe halt gerne auch noch andere Sachen gemacht natürlich.
Ja, okay. Also Ja, okay. Also, es war dann jetzt nicht so eine große Leidenschaft, dass du jetzt andere Dinge dafür aufgegeben hättest oder halt ja.
Und wenn Ja. Ja, doch, also, ich habe schon sehr viel ich habe schon sehr viel dafür aufgegeben, aber, ähm, ich meine zeittechnisch, ne zeittechnisch konnte ich halt, ähm
Okay.
nicht immer alles machen. Also, wie gesagt, ich habe das dann 5, 6 Jahre lang relativ genau, ich konnte es nicht.
Du konntest es dann einfach nicht. Du du wolltest, aber du konntest dann einfach nicht mehr.
Genau, weil ich halt, äh, Bad Badminton dann gespielt habe. Ja, und dann habe ich aufgehört so nach 5, 6 Jahren und dann, äh, habe ich jetzt, äh, erst wieder angefangen. Also, ich habe 'ne relativ lange Pause gehabt und jetzt spiele ich das, ähm, eher so also nicht so professionell, eher so als Hobby, ne? Sp-spiele ich auch so zweimal die Woche, ähm, und mal schauen, vielleicht fange ich jetzt wieder so langsam an, 1, 2 Turniere zu spielen, aber nicht mehr so intensiv, dass ich wirklich jedes 2. Wochenende zu irgend 'ner Rangliste fahre oder so, sondern dann werde ich eher, ähm, ja, keine Ahnung, vielleicht einmal im Monat oder so, wenn's möglich ist, genau.
Ah, okay. Aha. Mhm. Wenn das möglich ist, ja, weil manchmal, wenn du in so 'nem Verein, ähm, m äh, mit der äh Wenn du in so m in 'nem Verein ein 'n Teilnehmer bist, dann, ähm, verlangen die ja oftmals, dass du jedes Mal, wenn da 'n Turnier ist, dass da drei daran teilnimmst. Also, weil
Ja. Mhm. Ja. Genau.
ähm